Ja, ja. Ja, lustig. Also wirklich super und ich muss sagen, mein Urlaub hat mir irgendwo auch gefallen, weil ich wirklich mal 'ne Woche dann ich war auch mit Familie da Entspannung brauchte, ne, und die dann da auch hatte und und schöne Swimmingpools, tolles Essen und so. Aber natürlich ganz anders als das Erlebnis, was du hattest, und ich denke, so 'n Erlebnis, wie du hattest, das hätte ich gerne mal auf Costa Rica. Das ist noch so auf meiner Lieblingszielliste, sage ich mal. Ich war noch nicht da, aber ich möchte mal dahin. Ich habe halt auch gehört, die Leute sind da so freundlich.
Ja, das äh, das sind die Inselmenschen irgendwie. Wenn's da warm ist und so, dann sind die alle entspannter. Also, ähm, ich war auch noch mal in 'nem auch in 'nem kleinen Dorf, äh, äh, auf Mallorca, ähm, da hatten wir, 'nen, äh, kleinen Mietwagen, 'n Peugeot 206, aber das war genau das Richtige, weil 'n größeres Auto passt kaum da durch die <chuckles> engen Straßen und 'n Parkplatz findest du dann auch nicht. So, ähm, aber die die coole Hotelaktion, die, äh, haben wir uns auch schon gegönnt als Familie mit zwei kleinen Kids, so in Ägypten.
Mhm. Ja. Mhm. <snorts> Das stimmt, das kenne ich. Ja, genau. Ja. Mhm. Ja. Mhm, ah ja, genau. Ja, da gibt's das ja auch alles inklusive, ne, und dann mhm, mhm.
Und so 'n Pool. Genau, ne? Pool direkt vor der Tür und das Meer, äh, äh, direkt auch vor der Tür, das heißt, äh, jeden Tag sich den Rücken gut, äh, eincremen, damit man dann genug schnorcheln kann.
Ja. Ja. Ja, ja, ganz genau. Mhm, mhm. Also machst du im Urlaub dann auch lieber mal unterschiedliche Sachen oder hättest würdest du sagen, du hast jetzt einen Lieblingsort, an den du immer wieder zurückkehrst?